Ah, parang ano, kasi siya lagi din siyang, pag may mga meeting din kami mga ganyan lagi siyang ano, yung ano na siya, yung time bi time anun, tawag dun time beater, bizzer butter?
Late. Ay management, ah, ah, okay, okay, oo, yung huli parang siya yung, parang on time parang 7 yung usapan andun na siyang 7 ganon sakto.
Id Oo. A buzzer beater, kunyari 5 minutes before 7 siya dumarating alam mo yung mim 5 minutes na lang, oo, kaya ano sabi ko "siguro ganun talaga yung ano, niya parang siguro inaano niya lang, na hindi siguro importante para sa kanya yung appointment parang hindi niya masyadong pinapahalagahan". Kasi 'di ba
Ah, okey, buzzer beater pala, mhm. Yung appointment 'tsaka. 'Tsaka siguro, inisip niya siguro, ay, ikaw lang naman si siya lang naman pala yung ano yung, kausap ko di naman siya magagalit, okay lang ma late 'di ba? Gaganun.
Oo, siguro ganun din may may possibility na ganon kasi close na kayo alam niya na kung ano yung, ugali ko, pero, siyempre kapag yung mga meeting talaga na appointment ng mga sa mga work 'di ba parang kakaiba naman na, lagi kang nale-late.
Mhm. Oo nga kasi siyempre dapat professio dapat professional kang kausap 'di ba? Kasi nga work yun 'di ba? Mm.
Parang wala kang disiplina. Mm. Mm, pero, agree din naman ako dun sa, sinasabi mo na, "siguro may mga pinagdadaanan din siya hindi naman natin alam kung ano yung talagang reason niya," pero, mas mabuti na dapat ano siya, talagang kunyari, kung alam niyang male-late talaga siya, 5 yung magta lalaan talaga siya kunyari 1 hour prio dun mag-ready na siya para talagang hindi ka male-late 'di ba?
Tama oo. Siguro, kahit siguro 1 hour before late pa din siguro talaga. <laughs> Sobrang kampante, eh, maaga pa, hanggang na-late pa din 'di ba? Mm.
Hmm, siguro talagang, ano talaga, oo. Sabagay, may mga ganun kasi talagang tao 'no, na, kahit ano, bigyan mo pa sila nung palugit talagang late pa rin. <chuckles>
Oo, late pa din, oo, kumbaga naging lifestyle nila yun lifestyle ganon, mm. Pero
Mm, parang na siguro, bata pa lang sila, ala ganon na sila, yung parang hindi sila naging ano disiplinado, ayun.
Ayun lang tama. Oo, yan. Pero ano ba? Paano kaya nagrereact kapag may taong late sa mga importanteng meeting o date tulad nung kaibigan mo, paano ka mag-react?

Oo tama, tama disiplina din talaga.
Kasi kung ikaw, eh, talagang di yung na gan'yan ka na talaga ng mga una late, late ka talaga ng mga estudyante o talagang nakakasanayan mo siya na parang, "Okey lang makakahabol pa rin naman ako," may mga gan'yan kasi akong kilala sinasabi, "Okey lang wala makakahabol pa naman tayo," ayoko ng gano'n.
Bata pa, oo. <chuckles> Oo, nga.
Parang ayoko saka parang ano, hindi naman ako namemersonal pero ayoko kasi ng gano'n sinasabi ko, "Eh, bahala ka, ikaw na lang." <chuckles> Ginaganon ko talaga sila, "Ma ma mauuna nalang ako, iwan ko nalang kayo." Ganon ako, "Sumunod nalang kayo," mga gany'an lagi ako.
Oo, nga tama, oo. <chuckles> Mm, yes tama, mm. Lalo na siguro sa mga flight, di ba? Halimbawa mag-a-airplane pa kayo, di ba? Du dun talaga kayo dun ano, hindi di ba sasantuhin dun di ba, sa eroplano na late kayo.
Mm, di ba minsan naiiwan ka talaga kapag late, late.
Oo, sa bus lalo na sa bus di ba? Mm.
Iwan. O iwan ka talaga kapag gano'n. Pag may iba nga may isang time na nangyari 'yon sa'min na aalis kami tapos naiwan talaga kami nung ano, nung flight inis na nainis talaga ako sa friend ko, sab- dun sa ano, iba naman yung friend na 'yon. Nainis talaga ako sa kanya tapos sabi ko, "Bahala ka ikaw magpa-rebook niyan," siyempre bayad din 'yon. <chuckles> Di ba, magpapa-rebook ka ng ticket pag na-late ka.
Oo, wala, mm. Tapos? Ng? Oh, okey. Hmm, iba naman, mm. Ay ang Ay, pero may bayad pa rin 'yan pag gan'yan? Never ko pa kasi na-experience 'yan, eh. Ah, okey, okey.
Oo, may bayad siya. So, parang hindi siya kasalanan nung airplane, so ano 'yon, maka-cancel yung flight ay yung parang ano, thank you yung flight na yun sa'yo, so magre-rebook ka.
Ah, okey, okey. Madidil oo, pero yung rebook mo is or yung original price pa din, original price?

Sag sa saki sa'kin naman siguro kung sa'yo sa kung kayo siguro sa meeting or sa kaibigan sa'kin naman siguro sa date. Halimbawa sa ex-girlfriend ko dati siyempre nagagalit ako ka siyempre, halimbawa, ah, 'yung usapan namin is 5, kumbaga after ng 5 meron pa kaming ibang pupuntahan. Ka siyempre ayaw namin magabihan do'n sa part na 'yun kumbaga late parin pa rin naman siya. Kaya nagagalit din talaga ako sa kaniya, pinagsasabihan, hindi niya ang ginagawa niya naman hindi niya uulitin sasuno sa susunod, uulit niya na naman sa the next day na naman niya uulitin, the next naman. Gano'n siya, eh, bumababawi naman siya pero after late na naman siya, mm.
Mm. Mm. Ay, mas maganda bumabawi. Ah, bumabawi bumabawi tapos next naman ulit. <laughs> Pag-ano na, humupa na 'yung galit mo, ulit ulit siya gano'n. <laughs>
Sik Oo, siguro masyado siguro siyang kampante, kasi siyempre ay mahal naman ako nito, 'di naman siguro 'to 'no, magagalit kasi pag nagalit ako pag galit ako ay maga magagalit ako magalit din siya, oo, gano'n, 'di ba?
Oo, may Mas galit siya. <laughs> Pero sabagay totoo naman, depende nga sa tao, tsaka depende din sa, ah, pagmi-meetingan niyo, kung ayun ano importante ba 'yung date na pupuntahan niyo o 'yung oras na pupuntahan niyo.
Oo. Oo. Tsaka hindi lang 'yun kung halimbawa 'yung pupuntahan namin is 4 'yung tourist spot, halimbawa lang travel kami 4 tourist spot, eh, ang tagal niya, dalawa nalang 'yung napuntahan namin 'di ba, sayang sayang 'yun. Mm.
Hmm. Ay, oh, sayang oh, 'yun 'yung nakakainis do'n, 'yung kunwari planado na, lalo kapag planado na 'yung oras niyo, so nakaka-ano din nakakapanghinayang kasi gawa ng late siya na did nawala na 'yung ibang ano, pupuntahan niyo, 'di ba?
Yes. Mm, gabi na, wala na, next time na naman 'di ba, imbes next na ano travel naman iba naman sanang place hindi na, kasi do'n na naka-focus. Yes, ulit-ulit, mm. <laughs>
Mm. Ob uulit-ulit, <laughs> totoo. <laughs> Pero sa palagay mo, tama ba na maging mahigpit tayo sa oras o dapat may konsiderasyon din sa ibang dahilan kung bakit late?
Hmm, depende, eh. Siguro depende sa kausap mo. Siguro kung 'yung kausap mo, eh, wala naman si tambay lang naman siguro, wala siyang iniisip na pamilya. Siguro kailangan siguro mag-ano maging mahigpit sa oras 'di ba, "kung wala ka pa dito, iiwan na kita," 'di ba?
Hmm. 'Yung single lang, ano. Ay, mas maganda yu ako din, gano'n alam mo 'yun, ganu ano gano'n din 'yung ano ko, eh, 'yung prinsipyo ko sa sarili ko, kunyari usapan natin gan'to tayo aalis, pag wala ka pa, mauna na ako sumunod ka nalang.
Mm. Una na ako, kasi pa'no kung may ikaw 'yung m pa'no kung ikaw may hinihintay ka din 'di ba o kayo nakakahiya do'n sa kausap mo, mm.
Oo. 'Di ba kunyari minsan grupo kayo. Oo, minsan group kayo tapos kunyari gan'to usapan niyo di naiwan ka na din, gawa niya, kunyari kunyari field trip, kunyari sa mga school 'di ba. Kunyari field trip sabihin mo gan'to 'yung call time tapos pupunta 5 minutes before the call time tapos paalis na imbes na hindi ka ma-late, eh, di na-late ka na rin. So ako, ang ginagawa ko iniiwan ko talaga, sab alam naman din ng mga ugali ng ugali ko ng mga friends ko 'yung kakilala talaga sa akin na gano'n ako so 'pag late, late na bahala ka diyan. Magalit ka sa akin kahit magalit ka sa'kin hindi ako ano kasi alam mo namang time is gold for me ayun.
Oo. Mm, tama. Oo, nga. Mm. <laughs> Oo.